Olha, acho que sim, lá tem tem umas panelas maiores, né. Tem, eh, não vai ter panela de pressão, eh, tem é umas assadeiras grandes também, tem umas redondas, ah, vai ter ali, eu eu tenho, né, as facas, eu tenho as os os os temperos, né. Então, assim, eu acho que em termos de assadeiras e panelas, eu acho que tem o suficiente lá sim.
Ah, que bom. Uhum. Porque você vê, assim, pra você transformar um prato simples, por exemplo um arroz, feijão, com frango, em uma em uma um prato que a pessoa vai comer e vai falar assim: "Nossa mas que que você fez?" Quando perguntarem pra você o que que você fez, você fala: "hum, agora eu acertei", né. Por exemplo se você for fazer um frango assado, você faz o frango assado, qual que é o segredo do frango assado? É você marinar, você tem que marinar o frango e deixar ele de um dia para o outro. Você faz uma marinada de sua preferência, você pode até pesquisar receitas de marinar e você vai testando. Você deixou o frango na geladeira de um dia para o outro, ai você fala: "Bom, agora eu vou assar o frango". Quando você for assar o frango, tem um um 2 truques que são, assim, sensacionais que você pode usar. Por exemplo, primeiro, você pega manteiga e você corta pequenos pedaços de manteiga e você, com o dedo, você passa entre a pele e a carne do frango e você insere a manteiga dentro.
Aham, sim. Uhum. Uhum. Aham. Hã. Aham. Ah, legal. Aham, pedacinhos pequenos de manteiga coloca ali entre a pele. Ah tá, sim.
E você Isso. É, eu estou te dando um exemplo mais prático de uma receita, mas é assim, que é pra você ver como são coisas simples, transformam em um um prato simples em um prato de restaurante. Aí você, o seu frango já está marinado, você já colocou a manteiga, você fala: "Vou colocar pra assar". Você colocou na na assadeira, você e você coloca papel alumínio, só que tem um truque. O papel alumínio, quando você coloca no no frango, você tem que passar manteiga dentro do papel pra ele não grudar na pele do frango.
Entendi, legal. Hã. Ah, é verdade, ele gruda mesmo. <laughs> Eu sempre fiz errado então. <laughs>
Isso então, aí você passa manteiga, o papel não vai grudar. E tem um um ,e tem um último truque, depois que você deixou lá por meia hora, 40 minutos assando, quando ele já começou a assar, você vai retirar ele, você retira o papel alumínio, e aí você vai pincelar o peito do frango com mel. Você vai pincelar com mel, por quê? Esse mel vai dar um sabor diferente e vai dar aquele aspecto de do do frango bem sa aquele marrom, sabe, que fica do assado.
Entendi. Nã. Hã. Ah, na não. Brilhoso, né. Aham.